Heeh. Dia sih ya kayak bilang, "Ya, emang kenapa kalau kita berteman seperti ini." Dia tuh kayak masih masih ngerasa kita tuh tetep temenan gitu loh, Kak, tapi kan aku aku rasanya beda, sedangkan kita tuh sama-sama single kan bisa dibilang nggak punya pasangan gitu. Terus, eee, sampai akhirnya tuh kayak, mmm, aku kayak bilang gitu, "Ya, kita kan beda ya meskipun kita nyambung, kita kayak, eee, i bisa dibilang kayak kita dalam segala hal tuh bisa melakukan bersama gitu ya, tapi kayaknya ada hal-hal yang mungkin nilai-nilai dari keyakinan dan keluarga kita tuh nggak sama," aku bilang gitu Kak, ke dia, biar dia juga mungkin nggak nggak sedih sedih banget ya, karena kan dia juga harus nyadar juga kan kalau kita tuh punya tembok sebesar itu bisa dibilang, gitu.
Mhm. Mmm, oke. Ya. Mmm. Mhm. Ya. Mhm. Wah, kebayang sih perasaanmu juga pada saat itu ya, karena kan berarti kan heeh, itu kan, eee, menyangkut pertemanan juga kan berarti ada konsekuensi nih, bisa jadi dari sikapmu. Nah waktu itu gimana tuh kamu ngelaluinya? Apa yang kamu pilih? Eee, dan mungkin juga berapa lama tuh sampai akhirnya kamu ngerasa punya cara yang tepat mungkin ya untuk, eee, menjalani hubungan yang lebih sehat ya, eee, tapi tanpa merasa bersalah gitu mungkin?
Mhm. Ya, Palestine sih. <chuckles> Mhm mhm, bener. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Wah itu butuh beberapa bulan sih Kak, yang sampai akhirnya kayak aku sama dia yang tadinya ke mana-mana sering bareng gitu, ya, aku akhirnya kayak memutuskan untuk resign dari kerjaan gitu. Ya bukan karena dia sih, tapi lebih ke arah aku pengen coba hal yang lain gitu dan sepertinya udah cukup aku di di kantor itu gitu ya. Terus dia awalnya kayak mungkin ya sedih, tapi lama-kelamaan sih ya tetep memahami sih dan mendukung keputusan aku gitu dan, eee, alhamdulillahnya kita masih temenan sampai sekarang, meskipun nggak nggak sedeket dulu lagi ya. Dulu kan ke mana-mana bareng, kita mau nonton bareng, ke mall bareng, pokoknya hampir sering banget kalau pergi tuh bareng gitu loh, Kak. Nah, sekarang lebih ke mengurangi intensitas itu sih, jadi kayak mung mungkin dalam 1 tahun cuman ketemu berapa kali gitu, Kak. Dan itu pun kayak bareng-bareng dan aku sih setelah menga eee, jaga jarak sehat bisa dibilang sehat kan kayak gitu kan, nggak yang menyakiti nggak yang ini sih, aku juga sekarang nggak nggak ngerasa bersalah lagi karena aku ngelihat dia juga di media sosial ya, ngelihatnya sih dia happy-happy aja sama mungkin temen-temen yang, eee, satu gereja atau mungkin satu tempat ibadah gitu dan dia juga semangat dalam menjalani hidup. Jadi, aku juga ikut seneng gitu loh, Kak, ngeliatnya.
Mmm. Iya, hmm. Oh. Oke. Hmm. Hmm. Hmm. Oke. Mhm. Oke oke. Mhm. Mhm.